Heu, oui, n oui. Non non, mais moi je parle des p des poches en plastique qu'on ne nous donne plus, qui n'étaient pas, heu, biodégradables, celles-là elles sont, heu, elles sont interdites dans les supermarchés. Maintenant ils nous donnent des choses qui sont, heu, biodégradables qu'on doit acheter ou alors on amène son sac réutilisable, mais heu heu, bon tout ce tout ce plastique, et beh, il se terminait bien, heu, dans les d dans les enfin, dans les déchèteries ou dans les, heu, décharges là, les grosses décharges et ce qu'il y a dans les décharges, bah, je sais qu'ils pouvaient pas ils pouvaient pas tout, heu, tout brûler donc heu, il y en a qui se terminaient, heu, dans les océans, je suis sûre, non?
Ah oui. Ah oui, il y a des chances. Ah oui, pour bah, pour le coup, heu, oui, ben, c'est c'est c'est pas impossible. De toute façon, heu, on on se pose la question des fois comment quelque chose peut arriver à tel endroit. Bah, en fait, c'est en suivant des étapes et parfois sur plusieurs années, il y a des choses qui, heu heu, qui voyagent. En vérité, le le plastique, on s'en rend pas compte, mais il voyage beaucoup. Il voyage énormément avec, heu, bah, la sa dégradation, heu, l'eau, mais le plus dangereux, c'est le microplastique, puisque le microplastique, en fait, va suivre, heu, va suivre le cycle de l'eau et heu, pour le coup, bah se finira forcément dans les océans, qu'on le veuille ou non. Donc heu, c'est lui qui est le plus dangereux.
Now. N ouais. Mmh mh. Ah ouais, ouais. Ah oui, beh, bah, oui, parce que le le microplastiques, c'est les toutes les particules de plastique qu'on voit dans l'air évidemment ils atterrissent bien, ils restent pas dans l'air, ils atterrissent bien, heu heu, quelque part alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent, heu, atterrir sur les heu heu, dans les océans, c'est, heu
Alors dans l'air, il y a pas du mi il y a pas de microplastiques, heu, dans l'air en réali
Non il y a les il y a les particules, il y a les particules de plastique, de microplastiques.
Ces particu c'est c'est des particules de pollution aussi, heu, de toutes sortes de produits, heu, pollués, hem, et encore l'atmosphère fait relativement bien le ménage avec, heu, les pluies aussi qui, heu, nettoient l'atmosphère, hem, mais pour revenir, heu, bah, sur les cycles oui.
Ou oui, oui, mais il y a parmi les par Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui mais les pluies les pluies sont sont polluées aussi puisque, heu heu, les pluies, c'est l'océan qui se qui s'évapore puis qui se transforme, heu, en en gouttes d'eau et qui, heu, quand elles se condensent, hein, quand ça et puis s et puis comme les océans sont, heu, pollués, et beh, la pluie qui nous tombe dessus, elle est, heu, polluée aussi et elle est f elle est
Alors certes certes, elle est pas toute, heu, elle est pas toute claire, heu, l'eau qui nous tombe dessus quand elle est polluée, heu, mais ce qu'il faut se dire, heu, c'est que, heu, ce cette pluie là, en fait, elle va forcer, enfin, elle va attraper, heu, toutes sortes de particules dans l'air et en fait elle va les intégrer dans le sol, heu, faut se dire aussi que que tout ce qui est sol, arbres, plantes, enfin toute la biomasse, c'est une très, très grande réserve de CO2, mais surtout l'eau. La plus grande réserve de CO2, heu, de la planète, c'est les océans avant tout. Et heu, bah, quand l'eau, heu, circule, enfin quand le cycle de l'eau, heu, agit du coup, heu, ça nettoie beaucoup l'atmosphère, heu, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est très important, et heu, pour le coup, heu, par exemple, il y a autre chose que je fais, heu
Mmh mh. Mmh mh. Bah, ça ça la nettoie en même temps que ça la pollue quoi. Ça la nettoie en même temps que ça la pollue, non?